คุณคิดว่า ประโยคที่ว่า คำพูดที่มันสอดคล้องกับการกระทำเนี่ยมันสำคัญแค่ไหนสำหรับคุณคะ?
โอ๊ย สำหรับเรานะ เราคิดว่ามันสำคัญมาก ๆ เลยล่ะค่ะ เพราะว่ามันสำคัญไปในทุก ๆ เหตุการณ์เลยนะ ไม่ว่าจะแบบว่า เออ รู้สึกขอบคุณ รู้สึกปลื้มใจ รู้สึกเสียใจ รู้สึกว่า อืม! ใช่ ในทุกความสัมพันธ์เลยเช่นกันค่ะ เราเลยรู้สึกว่า การกระทำที่มันสอดคล้องกับคำพูดเนี่ย มันสามารถจริง ๆ ที่จะทำให้เรารู้สึกได้อย่างนั้น แล้วก็รู้สึกไว้ใจ หรือว่ารู้สึกว่า เอ๊ย คนนี้เขาจริงใจกับเรามากน้อยขนาดไหนเนี่ยล่ะค่ะ อืม!
อืม ในทุกความสัมพันธ์ด้วยไหมคะ? อืม! อ๋อ มันจะเห็นถึงความจริงใจได้ชัดเจน อย่างงี้ขอถาม ถามเหตุการณ์ที่ เอาเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เห็นถึงความจริงใจดีกว่า มีตัวอย่างไหม เหมือนกับว่า "เอ๊ย คนนี้พูดขอบคุณ แต่ว่าการกระทำไปทำอีกแบบ" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ?
แหม ในใจเราก็เตรียมเหตุการณ์ที่ให้แสดงถึงความจริง ใจ <laughs>
<laughs> อันนั้นมีอยู่แล้ว อยากรู้ อยากรู้เหตุการณ์ เก็บใส่ใจเหตุการณ์ที่แบบ อืม แบบ เอ๊ย เห็นแล้วเรารู้สึกว่าแบบไม่จริงใจ หรือว่าจะเอาจริงใจก็ได้ค่ะ
แหม ไม่เป็นไรค่ะ เพราะว่าเราก็ต้องเคยเจอทั้ง 2 เหตุการณ์อยู่แล้วล่ะเนาะ อา ยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่า เขาทำแล้วรู้สึกไม่จริงใจเลย แล้วเราก็รู้สึกไม่ดีกับการกระทำของเขาเลยอะเนาะ ก็อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานแล้วกันค่ะ ที่เขาแบบว่าทำอะไรสักอย่าง จำไม่ได้แล้วเนาะ เขาอะมาทำให้เราอะ เกิดผลกระทับ เอ๊ย เกิดผลกระทบกับงาน ใช่ กับงานในวงกว้าง แล้วแบบมันยากที่จะแก้ไขอะ เพราะว่ามันเกิดไปแล้วไงคะ แล้วทีเนี้ยเราก็บอกเขา เราก็ไปบอกเขาว่า "เพราะสิ่งนี้ที่เธอส่งมา" ป ใช่
อืม อา อืม ผลกระทบ ในงานใช่ไหมคะ? อา ที่เธอทำเนี่ย มัน มันทำให้ฉันต้องมารับกรรมอยู่ อยู่แบบนี้
อา ใช่ ๆ เขาก็ เขาก็เหมือนแบบว่า เหมือนเขาจะยอมรับผิดนะ แต่เขาก็เหมือนแบบว่า "อ้าว เหรอ?" แล้วก็เหมือนยักไหล่ด้วยนะ "อ้าว เหรอ?" เออ
อ้าว แล้วขอโทษไหม แล้วขอโทษ ไหม?
ไม่ คือเขาขอโทษว่า "อ้าวเหรอ? ไม่รู้เลย งั้นขอโทษแล้วกันนะ" อืม <laughs>
อุ๊ย ประโยคเด็ดเนาะ "ขอโทษแล้วกัน" เนี่ย แล้วกันเนี่ย <laughs> เด็ด ทีเด็ดเลย
ใช่ไหม! ใช่ไหม! ฟังแล้วรู้สึก มา ฟังแล้วรู้สึกเหมือนแบบ เอ๊ะ มันไม่ใช่คำขอโทษอะ เออ มัน มันเป็นคำ รู้สึกว่า เหมือนโง่เองที่ไม่รู้จักดูให้มันดีอะ <chuckles> มันเป็น แบบเป็นความหมายมันอย่างงั้นน่ะ เออ เราก็เลยแบบ รู้สึกไม่ดีกับเขามาตั้งแต่ตอนนั้นเลย แล้วเราก็รู้สึกว่า ถ้าต้องทำงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับคนคนเนี้ย เราอาจจะต้องช่วยเหลือตัวเองสักแบบ 80-90% น่ะ อืม
คุณต้องขอโทษ เออ ขอโทษแล้วกัน อืม <chuckles> ค่ะ อาจจะต้อง เขาเรียกอะไรอะ ไม่ใช่ ไม่ใช่ two-man work แล้ว อาจจะเป็น one-man show แบบต่อให้เขาทำอะไรมา เราก็ต้องเช็กอยู่ดี
แต่ก็ต้อง ใช่ มันเหมือนแบบว่าเราก็ต้องใช้ความรอบคอบของตัวเราเอง เพราะว่าเหมือนแบบว่า ไม่สามารถอีกแล้วที่จะไว้ใจหรือเชื่อใจ ด้วยการเอางานของเขาเนี่ยมาประกอบในงานของเราอย่างเต็ม 100% น่ะค่ะ อืม
อืม อา โอเค อันนี้คือเหตุการณ์ที่แบบว่ารู้สึกเลยว่า การกระทำกับคำพูดเนี่ยมันควรที่จะสอดคล้องกันมากกว่านี้ แต่อันนี้คำพูดก็ไม่ค่อยดี เด่
เออ ก็ไม่ดีเลยล่ะ <chuckles> การกระทำก็ไม่ดีเหมือนกัน ก็ไม่ดีทั้งคู่ <chuckles> เราก็เลยรู้สึกว่า อืม สอดคล้องนะ สอดคล้อง แต่สอดคล้องในทางแบบพลังด้านลบแล้วกัน อันนี้ก็แย่เหลือ เกิน ใช่ ค่ะ อืม
<chuckles> เออ อา ก็สอดคล้องใน ในทางหนึ่งอยู่เหมือนกัน <chuckles> อา แล้วใน เขาเรียกว่าอะไร ในกรณีที่เรารู้สึกว่า คนนี้พูดแล้วจริงใจกับเรามากอะค่ะ มีเรื่องประมาณไหน?
โอ๊ย ก็มีนะ อย่างสมมุติว่า เอ่อ ไม่สมมุติสิ เรื่องจริง ๆ หมายถึง ว่า หมายถึงว่าเพื่อนเรา ๆ เขาแบบ เหมือนแบบ อืม ตอนนั้นน่ะ เอ่อ ก็เริ่มที่จะสนิทกันแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้สนิทกันมาก เขาก็อาจจะไม่ได้รู้เกี่ยวกับเรามากว่า เรานิสัยใจคอเป็นยังไง ช ชอบอะไรไม่ชอบอะไร แต่ก็เริ่มสนิทกันแล้วไงคะ จนเหมือนแบบว่ามีเพื่อนคนอื่น ๆ อะ แบบเพื่อนวงนอกเนาะ เขาก็มาถาม อ เกี่ยวกับเราว่า "เอ๊ย เนี่ยนะ คน ค" หมายถึงเราเนี่ย ถ้าคุณคิด หมายถึงว่าถามเพื่อนเราว่า "เออ ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นน่ะ ข เออ จะคิดว่า เขาอะคิดว่าเราอะจะทำยังไง?" อะไรอย่างเงี้ย แต่เพื่อนเราด้วยความหวังดี หรืออะไรก็ไม่รู้แล้วแต่เนาะ ก็ไม่มาถามเราว่า เราจะทำยังไง แต่ตอบแทนเราไปเลยว่า "อ๋อ ถ้าเป็น เอ่อ ถ้าเป็นเราเนี่ยน่าจะทำแบบนี้ ๆ นะ เพราะนิสัยอะเป็นแบบนั้น แบบนู้น แบบนี้" อย่างงี้ <chuckles> นึกออกไหม? คือ คือคิดแทนเราไปแล้วอะ
<chuckles> ค่ะ อา ค่ะ อ้าว! มาตอบ มาคิดแทนได้อย่างไร!
ใช่ ทั้ง ๆ ที่ก็เหมือนจะสนิทแหละ แต่ก็ยังไง ยัง อีกนิดหนึ่งแหละจะสนิท แต่ก็ยัง ไม่สนิท เออ
เออ แต่ก็ไม่ควรจะตอบแทนเราขนาดนั้น หมายความว่า ตอบในฐานะที่เป็นเรา อะไรเงี้ย มันคิดแทนกันไม่ได้เนาะบางเรื่อง
ใช่ ประมาณนั้นล่ะค่ะ แล้วเขาก็ ล แล้วพอผลลัพธ์ออกมาอะ มันไม่ใช่สิ่งที่เรารู้สึกว่า เฮ้ย ชอบ หรือไม่ชอบ หรืออะไรเลย อย่างเงี้ย เราก็เลย เออ เราก็เลยรู้สึกว่า "อุ๊ย คิดได้ไงอะ ใครคิด ใครเป็นต้นคิดที่จะทำ แบบนี้ หรือ อะไรแบบเนี้ย" เออ จนเขาก็รู้สึกว่า ก็เลยมาเหมือนจ๋อย ๆ อะ เขาก็จ๋อย ๆ นะ แล้วเขาก็รู้สึกว่า เออ เขาผิดไปแล้วจริง ๆ ด้วย ที่เขาคิดแทนเราอะ แล้วเขาก็เลยเหมือนบอกว่า "เฮ้ย ขอโทษนะ ไม่รู้เลยว่ามันจะทำให้เธอรู้สึกไม่ดีขนาดนี้" อะไรอย่างเงี้ย "เรารู้สึกแย่มากจริง ๆ เลยอะ เดี๋ยววันหลังอะ ถ้ามันมีเรื่องลักษณะ อ เรื่องแบบนี้อีกอะ เราขออนุญาตมาถามเธอได้ไหม? มันจะได้แบบว่า" เออ อย่างเงี้ย
อืม อา อา อา อันนี้ก็ฟังดูจริงใจมาก แค่คำพูดก็ฟังดูจริงใจแล้ว แล้วก็ท่าทางน้ำเสียง ก็อันนี้ด้วยใช่ไหมคะ?
ใช่ไหม? ใช่ไหมล่ะ แล้วกับแบบท่าทางที่เขาแบบว่า เหมือน ส แบบสบตาแล้วก็สื่อมาว่า เขารู้สึกผิดจริง ๆ อะ เรานะโกรธไม่ลงเลย เราก็บอก "เฮ้ย ไม่เป็นไรหรอก ก็ตอนนั้นเราไม่อยู่จริง ๆ ก็ดีแล้วที่เธอทำ" ใช่! ใช่ ๆ
อืม อืม อ๋อ แกพูดกับเราตรง ๆ เนาะว่า รู้สึกผิด เราก็พร้อมที่จะให้อภัย <chuckles>
ใช่ แล้วก็หน้าตาด้วยนะ แบบหน้าตาที่แบบ เป็นแบบจริงจังอะ แล้วเราก็เลยถึงขั้นต้องใจอ่อนแล้วก็บอกว่า "เฮ้ย ไม่เป็นไรเลย ถึงมันจะไม่ใช่น่ะ แต่ว่ามันก็ดีกว่าไม่ได้ทำไง" เออ เรา เรากลับมาโทษตัวเราเองด้วยซ้ำว่า "เออ ก็เราเองอะไม่อยู่ตอนนั้นนะ ก็ อืม เข้าใจ ไม่เป็นไร ๆ นะ เดี๋ยว เดี๋ยวถ้าครั้งหน้าก็แก้ตัวกันใหม่ได้!" อะไรแบบเนี้ย เออ
อา อือ อืม แก้ตัวกันใหม่ เพื่อนคนนี้ยังคบมาจนปัจจุบัน
ก็- ก็ ก็สนิทกันไง เพราะว่าตอนนั้นยังไม่สนิท
อา กลายเป็นเพื่อนกัน อ๋อ กลายเป็นเพื่อนสนิท นึกว่าแบบ ว่า นึกว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นก็ยังไม่สนิท อยู่
อา ใช่ <laughs> ไม่ ๆ ก็ตอนนั้นน่ะ เกือบจะสนิท เพราะผ่านอะไรมาด้วยกันทั้งหลายทั้งแหล่ ก็ตอนนี้กลายเป็นเพื่อนสนิทแล้วไงคะ อืม! มันเลยเป็นเรื่องที่ดี <chuckles>
อ๋อ อ่า แล้วในทางกลับกันน่ะ คุณคิดว่าตัวคุณเองอะ เป็นคนที่คำพูดกับการกระทำสอดคล้องกันมากแค่ไหน?
โอ้โฮ! อันนี้แน่นอน แบบมี 10 ให้ 10 มี 100 ให้ 100 เลย เพราะ ว่า เพราะว่าเราเนี่ยก็เป็นคนซุ่มซ่ามเผอเรอ บางทีก็ชอบทำผิด อา มันเรื่องจริง เรา เป็นยังไง เราต้องยอมรับนะ เออ ก็อย่างสมมุติว่า เรานะทำผิด เออ เราดื้อละกันเนาะ อือ บางทีอะเราก็ไปดื้อกับคุณพ่อคุณแม่ไง บาง เรื่องอะที่เขาไม่ชอบอะ เราก็ เออ ก็ยังทำเนาะ ทั้ง ๆ ที่รู้ว่า เขาไม่ชอบอะ แต่เราชอบไง <laughs> เออ อา แต่ท่านก็จะเหมือนไม่สบายใจ เป็นทุกข์เป็นกังวล แบบเนี้ย เราก็จะ ทุกปีเลยนะ เราก็จะมีการเล่นใหญ่ใส่ไฟเข้าไป <chuckles> หมายถึงว่า ทุกแบบเทศกาลสงกรานต์แล้วกันเนาะ มันเป็นเทศกาลที่แบบเหมือนเอาไว้เริ่มต้นปีใหม่ ๆ วันใหม่ ๆ
อา <chuckles> อือ ค่ะ อา ค่ะ อ่า เทศกาลกลับไปหาพ่อแม่ด้วย
ใช่ เราก็จัดชุดใหญ่สิ พานขอขมา ด อื่นใดต้องมา พวงมาลัยก็ต้องมี อา ขันลอยน้ำก็ต้องมานะ อา!
อ้อ อ๋อ เหรอ! อันนี้เขาเรียก ทบต้นทบดอกหรือ เปล่าเนี่ย?
ใช่! ปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งจัดไปเลย แล้วเราก็รวบยอดเนาะ เราก็เหมือน เอาไปเลย ธูปเทียนแพขอขมา แล้วก็ต้องขอขมาก่อน แล้วค่อย ค่อยให้เขาให้พร เดี๋ยวเขายังไม่ขอขมาแล้วให้พร เดี๋ยวแบบไม่ดี ๆ เราก็แบบว่า "เออ คน พ่อแม่คะ เอ่อ ระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ย" คือเราแบบต้องพูดกว้าง ๆ เพื่อให้มัน ผลมันได้เนาะ เราก็จะต้องพูดว่า "ระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ย" อา ใช่ "ถ้าลูกทำอะไรผิดไปแล้วเนี่ย จะด้วยกายวาจาใจ เจตนา ไม่เจตนา จะตั้งใจ ไม่ตั้งใจ" เอามาให้หมดค่ะ เออ ลูก ลูก ใช่ ใช่ "ลูกคนนี้ ขอโหสิกรรมด้วยนะ" <laughs> ใช่ไหม มันก็สอดคล้องไง เออ เล่นใหญ่ ๆ แล้วก็ เออ
อื้อฮือ <laughs> สายมูอยู่นะคะ เนี่ย เอาให้พ่อแม่อโหสิให้หมด <chuckles> มันครอบคลุมเนาะ อืม ก็ตรงตามตำราพระในบ้านจริง ๆ
ใช่ แล้วท่านเหรอจะปฏิเสธในการไม่ให้อภัยเรา แน่นอนท่านก็ปลาบปลื้มสิ ท่านก็จะต้องแบบว่า "อ๋อ ไม่เป็นไรนะลูก ที่ผ่านมาแม่ก็เข้าใจ" จริง ๆ เขาไม่เข้าใจหรอก "แม่เข้าใจว่า ลูกเป็นแบบนี้นะ" เออ "แต่แม่ก็ให้อภัยลูกนะ เพราะลูก" เออ อะไรอย่างเง๊ อืม อืม
เออ ก็พ่อแม่เนาะ <chuckles> อืม <chuckles> ขำ เออ เขาเลิศจังเลย อา เนี่ยแหละที่ต้องการ แล้วกับความสัมพันธ์กับ สมมุติเป็นเพื่อนร่วมงาน หรือว่าเป็นแฟน อะไรเงี้ย เราก็เป็นคนที่เวลาขอโทษ หรือเวลาบอกรักก็ค่อนข้างจะ การกระทำสอดคล้องไปหมดเลย
อืม ใช่ ถูกต้อง แต่ว่าอย่างบอกรักเนี่ย อาจจะเขินนะไม่ค่อยบอก แต่ว่าเรื่องขอโทษเนี่ยเต็ม <chuckles>
อา อา กำลังจะถามเลยว่า บอกรักนี่ก็คือแบบ บอกรักแล้วแบบ skinship ไหม? หรือว่าบอกรักก็คือบอกรัก? อะไรเงี้ย
ไม่ ๆ ไม่ค่อยพูด ๆ แต่ว่าแสดงด้วยการกระทำ อา อย่างเรานะ ตลกเปล่าล่ะ เราเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะ แต่ว่าเราอะบอกรักแฟน ส่วนใหญ่เนี่ย เออ อีกฝ่ายเนี่ยน่าจะต้องซื้อดอกไม้ให้เรา ถูกไหม ไม่ วันนั้นเราไปเดินปากคลองตลาด ใช่เปล่า แล้วเราอะจะเดินไป อืม! <tsk> สายมูไง เราก็จะซื้อของไหว้พระของเราอยู่แล้วเนี่ย เออ! เราก็ไม่ได้สนใจหรอก
อา ค่ะ เออ <chuckles> สถานที่ดูมันคู่กันเนาะ
อา ใช่ แล้วเราบังเอิญเดินผ่านไปเจอร้านดอกไม้ ที่เขากำลังเซลลดราคา เพราะว่าเขาจะปิดร้านแล้วไงเย็น <chuckles> แล้วมันช่อใหญ่มาก แล้วมันก็สวยมากเลย ใช่ไหม เราก็แบบ ใจจริงอะอยากได้เอง แต่ก็รู้สึกว่า เออ ซื้อมาเถอะ ราคาเท่านี้ไม่เป็นไร แล้วเราก็ไปให้แฟนเรา เงี้ย โอ้ แฟนเราปลาบปลื้มยินดีใหญ่ เลย ว่าแบบว่า เราให้ดอกไม้ เราก็รู้สึกว่า เออ! ของแค่นี้ทำไมต้องแบบปลาบปลื้มขนาดนี้ล่ะ อะไรอย่างเงี้ย อ เราก็รู้สึกว่า เออ พอรับรู้มาว่า เอ๊ย จากนั้นนะเขาดีใจ หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย เราก็พยายามทำบ่อย ๆ แต่ว่าเราเป็นแบบพวกปากแข็งไง บอกรักไม่ค่อยบอก แต่ว่า อา ซื้อขนมไปให้ ซื้ออะไรไปให้ที่แบบว่า ใช่แล้ว เขาชอบ หรือเขาอะไรก็แล้วแต่ แต่
เออ อืม ค่ะ อืม เป็นการดูแล อา ซึ่งมันก็ถือว่าสอดคล้อง เพราะว่าการกระทำมันไม่ใช่แค่ตอนที่เราพูดเนาะ มันคือการกระทำระยะยาวด้วย
ใช่ ทำบ่อย ๆ ทำสม่ำเสมอ เรื่องเล็กบ้างเรื่องใหญ่บ้าง แต่ถ้าเป็นเรื่องทะเลาะกันนะ แล้วเรารู้ตัวด้วยนะว่าเราผิดอะ โอ้โฮ เราขอโทษอย่างสุดความ สามารถ ใช้คำนี้ <laughs>
ค่ะ <chuckles> ไปเล่นใหญ่เบอร์ไหนสำหรับที่ไม่ใช่พ่อแม่ พ่อแม่นี่เรารู้แล้ว เดี๋ยวเราจะใช้เทศกาลให้เป็นประโยชน์ แล้วถ้าเกิดว่าเป็นแฟนเราเล่นใหญ่เบอร์ไหนคะ?
โอ๊ย เราก็เล่นใหญ่นะ เพราะว่า <tsk> คือเขารู้อยู่แล้วนะว่า ถ้าเราทำผิดอะ แล้วเราอะจะขอโทษเขาอย่างแบบสุดความสามารถนี่แหละ อย่างที่บอก อา อย่างเรานะแบบ อ่า ไม่ค่อยทำอาหารให้เขากินหรอก ทำแล้วก็ อ่า กินได้บ้าง กิน ไม่ได้บ้างเนาะ เออ แต่เราอะถ้าผิดนะ เราทำให้เขาทานเลยนะ แบบ แล้วเราจะต้องแบบจัดโต๊ะ คือทำอย่างสุดความสามารถจริง ๆ อะ อย่างที่บอก จัด
ค่ะ อืม <chuckles> ให้เขาเห็นถึงความพยายามว่า เราต้องการที่จะแบบ ขอโทษนะ อะไรอย่างนี้
ใช่ อืม ใช่ เราก็จะจัดโต๊ะให้มันดูเป็นวันพิเศษ เอ่อ มีขนม มีเค้ก มีแบบ Everything Jingle Bell อะ ที่แบบว่า เออ เราชอบ
ที่จะหาได้ เอา มา <chuckles>
ไม่ ไม่ ไม่ที่หาได้ที่เราชอบ ที่เราชอบ ไม่ใช่ เขาชอบ <laughs>
อ๋อ <chuckles> เอ๊ะ! เดี๋ยวนะ ที่เราชอบเหรอ?
ไม่ใช่ ที่เราชอบ เพราะ ว่า เราจะได้แบบทานได้ แล้วเราก็จะอารมณ์ดี แล้วเราจะได้คุยกับเขา ชวนคุยกับเขาไง คือคนอื่นก็อาจจะคิดว่าต้องหาอะไรที่เขาชอบใช่ไหม? เออ
อืม อื้อฮือ อืม นี่ตอนแรกก็คิดอย่างงั้น ต้องหาอะไรที่คนคนนั้นต้องชอบสิ อะไรอย่างเงี้ย
ชอบ ใช่ ต้องหาอะไรที่เราชอบ แล้วเรากิน แล้วเราจะได้อารมณ์ดี พออารมณ์ดีเราก็จะได้คุยกับเขา ชวนคุยให้มันแบบว่าเกิดแบบประโยชน์โพดผลไงว่าแบบ "อุ๊ย วันนั้นน่ะเราไม่ได้ตั้งใจเลยนะ วันนั้นน่ะมันเป็นวันนั้นของเดือน เราก็อารมณ์พุ่งพล่านเดือดไปหน่อย เราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มันเกิดแบบนั้น อะไรขึ้ไหม๊" อา ใช่
อา ก็อธิบายไป อย่างนี้เท่าที่ฟังมาเหมือนกับว่า ในการที่คำพูดต้องสอดคล้องการกระทำเนี่ย คุณคาดหวังให้ทุกคนน่ะจะทำแบบนั้น 100% ทุกคนเลยไหม? หรือว่าถ้าเป็นเพื่อนร่วมงานก็คาดหวังบ้าง ไม่คาดหวังบ้าง ไม่ได้แบบคิดว่า สำคัญขนาดนั้น แต่ถ้าเป็นคนรักเนี่ยคาดหวังว่าต้องสอดคล้องกัน 100%
อืม ไม่อะค่ะ เพราะว่าพอเราโตขึ้นมาจุดหนึ่งนะ อันนี้เข้า mode จริงจัง พอโตขึ้นมาจุดหนึ่งเนาะ แล้วเราก็รู้สึกว่า ประสบการณ์น่ะมันสอนเราหลาย ๆ เรื่องมาก ๆ เลยอะ อย่าง อย่างบางเรื่องนะ ถ้าเกิดว่าให้เขาแบบ เหมือนไปบังคับให้เขาทำ แบบ ให้รู้สึกว่า เขาต้องขอโทษออกมาอย่างจริงใจ แต่ว่าใจเขามันไม่ได้รู้สึกอะ มันก็เหมือนกับว่าเขาฝืนนะ ฝืนการเป็นตัวของเขามากเกินไปอะ เราก็จะรู้สึกว่า เฮ้ย ถ้าเราจับจุดได้ แม้กระทั่งนิดเดียวว่า เฮ้ย มันเป็นการฝืนมาขอโทษเรา แบบเนี้ย เราก็ไม่ยินดีนะ แล้วเราก็ไม่มีความสุขด้วย อืม แต่กลับกันนะ ถ้าเขาแบบขอโทษ แล้วแบบขอโทษจริง ๆ อะ เราอะจะรู้สึกยินดีมากกว่า แต่ถ้าเกิดเขารู้สึกว่า เออ เขาเหมือนขอโทษไปที เหมือนเพื่อนร่วมงานคนนั้นน่ะว่า "เออ ขอโทษแล้วกันนะ" ไรอย่างเงี้ย เราก็อาจจะเหมือนแบบต้องคุยกันแล้วอะ เหมือนเรารู้แล้วว่า เขาไม่ได้รู้สึก ใช่เปล่า เราก็ต้องคุยกันแล้วว่า "เออ มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น? มันเป็นยังไง?" อืม
อืม อา อืม อืม อา ค่ะ อะฮะ จริง ๆ แล้วอย่างงั้น ถ้าอย่างงั้นตัวเองก็มองว่า เรื่องคำว่า เล่นใหญ่ กับคำว่า ความจริงใจอะ จริง ๆ มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ไปด้วยกันเสมอไป คือบางคนเขาก็จริงใจแหละ แต่เขาไม่ใช่คนที่เล่นใหญ่เล่นโต ถูกไหม?
อืม ใช่ ๆ แต่ว่าอย่างเราอะเรารู้ตัวเองดีอยู่แล้วว่า เฮ้ย คำพูดของเรากับการกระทำของเรา แม้แต่ว่าเราเล่นใหญ่อะ มันก็คือเรื่องจริง ใช่ไหม แต่เรา ใช่ ใช่ แต่เราอะไม่รู้เลยว่า คนอื่นน่ะเขาจะเป็นแบบเราหรือเปล่า ถูกไหม เราก็เลยเหมือนไม่ได้คาดหวังว่า เฮ้ย การกระทำกับคำพูดเนี่ยมันจะสอดคล้องกันทุกครั้ง แต่เราจะสัมผัสได้ แล้วเราก็จะจับได้เองอะค่ะ อืม
อืม ๆ ๆ ค่ะ มันก็คือเรา เราเป็นคนประมาณนี้ อา อืม โอเค วันนี้เห็นภาพเลยค่ะ ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาแบ่งปันประสบการณ์ ทั้งการกระทำแล้วก็คำพูดที่ไม่ สอดคล้องกัน แล้วก็ ที่สอดคล้องกัน แล้วก็ประสบการณ์ส่วนตัวของตัวเองด้วย ก็ คือเห็นภาพเลยคำว่า เล่นใหญ่ กับคำว่า จริง ค กับคำว่า จริงใจ เนี่ย จริง ๆ มันอาจจะเป็นคนละเรื่องกัน เราก็ต้องสัมผัสให้ดีเนาะว่าแบบ สไตล์แต่ละคนเป็นยังไง ไม่ใช่พอเห็นเขาไม่เล่นใหญ่แล้วก็มองว่าเขาไม่จริงใจ อะไรแบบนี้ วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาแบ่งปันให้กันฟัง ส สวัสดีค่ะ
ยินดีมาก ๆ เลยค่ะ เดี๋ยวโอกาสหน้ามานั่งคุยกันใหม่นะคะ วันนี้ก็ขอขอบคุณ แล้วก็สวัสดีค่ะ